Ой, слушай, вот тут я могу вспомнить, у меня был такой 1 случай, когда, а Ну, видишь, это же всегда происходит, когда какой-то перегруз, да, и ты прям чувствуешь, что всё, что там информационное поле, оно настолько уже вообще в ть тебя въелось. И у ты уже просто не можешь справиться с таким потоком информации, которая на тебя со всех сторон, а, льется. Ам, вот в моем случае это было несколько лет назад. У меня такой был момент, когда я одновременно, а, работала. У меня, ну, работа была связана с, а, интернетом. Я там занималась, да, м, всякими SMM вещами. А, писала какой-то контент, а, делала, в общем, ну, такое там, ну, какую-то рекламу писала. Вот. То есть всё это было связано с интернетом. Ну, то есть его было много, да, по работе в моей жизни, получается.
Ага. Да-да. Мгм. Так. А. Ага. Понятно. Да? А сколько часов вот в, э, в этом в день вот ты проводила за компьютером?
Вот ты знаешь, как раз у меня было ощущение, что я, в принципе, оттуда не выхожу. То есть, что я просто живу за компьютером, потому что это была, во-первых, работа такая, очень м многочасовая. Во-вторых, ам, я писала диплом, потому что я заканчивала, ну, восстановилась в университете там спустя много лет, и решила, значит и писала диплом с нуля. Ну тоже, да, что такое, а, в современном мире, да? Это раньше, знаешь, там приходили в библиотеку, <laughs> сидели там книжками шуршали. Вот, а
Ого. М. Ага. Так. Ага. М, ну да. <chuckles> Да, да. А, копировали странички. Да-да-да, да. Это всё было.
Да, да. Вр вр у, слушай, вручную же всё это перепис ну, пере ну, ладно, не окей, не переписывали, но перепечатывали, ладно. <chuckles> Переписывали это всё-таки я махнула. Но, в общем, да, перепечатывали прям вот ручками, да, ты там брал книжку из библиотеки, приносил домой и вот сидел, м, э, значит. А, ну, а щас немножечко всё проще, в том плане, что, а, ну, почти вся научная литература, она в том или ином виде оцифрована. И можно мгм.
Заморочено, конеч <laughs> Мгм. Да. Ага. Да, это плюс огромный, конечно. Мгм.
А если еще есть там какая-то лишняя денежка и можно получить доступ, ну, ко всяким, да, там, ресурсам, где вообще можно примерно всё найти. Ну, короче говоря, э, да. Но всё равно это, опять же, интернет. <laughs> То есть у меня, соответственно, ну, как бы плюс еще в телефоне, ну, какие-то, да, текущие там общения и какие-то мессенджеры. Потому что какие-то бесконечные там родительские чаты, м, ня м, ну и так далее. Да, там, э, зн ну, с какие-то бытовые вопросы, да, там, э, с мужем, который на работе, и тоже это всё через, соответственно, через мессенджеры. Ну, короче говоря, вот я была просто, знаешь, у меня всё время глаза были прикованы к какому-то экрану.
Мгм. Ну это да. Мгм. А. М-да, м. Ага.